Na meron pa lang dun sa li dun sa mga tao na yun, dun sa nagtatrabaho dun sa app na yun, eh, di ba? 'Eto bigyan kita ng halimbawa di ba, 'yan. 'Eto ang halimbawa kasi niya ng mga app na nangongolekta talaga ng personal na data. Di ba nauuso ngayon yung mga OLA, yung mga online lending apps, ayan.
Hmm, kaya nga. Hmm. Mm. Tama, tama, tama. Oh, sige. Mm. Hmm. Ah. Oo. Tama, tama. Hmm, yung mga
Di ba? Naka-try na po ba kayo ng ganun? Sa mga OLA?
Hindi pa naman. Hindi pa naman. Ikaw ba may oo, ikaw ba?
Hindi pa naman. Ako nakaranas na ako niyan, eh, kasi, um, ano ba tawag dito? Kasi nung syempre time na nun nung time na nawalan ako ng trabaho, sa'n naman ako kukuha ng pera, 'di ba? So, nag nag-try ako sa mga OLA. Ngayon, um, yung mga OLA kasi, yung mga online lending apps meron po kasi dun yung mga legal at meron din mga illegal. Ayan, so 'di ba yun ay yung mga illegal kasi 'yan kasi yung mga ano, yun yung mga 'di ba 'pag nag once na nag-sign up ka, once na nag-apply ka, yung phonebooks mo kukunin na nila. So, yun pa lang is pe personal na data mo yun. Tapos 'di ba may nababalitaan kung may nababalitaan man po kayo 'di ba sa social media na pino-post sa social media, "Itong taong 'to ano, may utang 'to, ganyan, ganito, ganyan." Tapos 'di ba yung mga harassment 'yan. 'Yan.
Hmm. Oh. Oo. Oo. Oh. Hmm. Mm. Hmm, ah. Oh. Yun nga. Yun yung delikado 'no? Oo. Hmm. Mm. Oo. Mm. Ah. O Mm. Hmm. Oo, oo, oo, ay oo nga. Oo. Mm, ayan. Ah, oo. Mm.
So, dun pa lang di ba yung yung personal na data mo 'di ba, na-leak which is bawal. Kasi bawal bawal yun. Ah, 'di ba ano kasi yun, eh, yung, ah, labag po kasi sa batas yun yung unfair labor unfair collection policy, ganyan. So, ah, 'yon. Yun yung mga so, di ba parang ikaw ah, kailangan mo talagang ireklamo 'yan sa ano, sa mga awtoridad na itong mga itong mga 'to ni-leak nila yung information ko. Dapat 'to bawal, di ba? Hindi na namin babayaran 'yan kasi na-harrass na, eh.
Tama, tama. Bawal nga. Mm. Tama, tama. Tama. Oo. Oo. Oo. Mm. Tama. Tama. Hmm. Mm. Tama, tama.